Sì, perché, mhmm, volevo chiederti, a questo punto, che, uhm, se grazie a questa scelta molto oculata di questo alloggio, ehm, poi avete capito che, magari, uhm, anche la vita nella quotidianità, quando un'ipotesi, sempre di, uhm, trasferimento, non sarebbe poi così stressante e caotica, come magari s se ehm, si vive nella città, no?
Assolu assolutamente, no, perché no non è affatto un problema, perché m mettiamo caso, mhmm, uhm, mhmm, dovessi andare, a lavorare, uhm, al centro di Londra, però i io vivessi appunto a Ilford, in periferia, alla fine la distanza con le metro, è sì e no, 20 minuti, quindi non è tutta 'sta grande viaggio, fatica che farei anche per muovermi, capito, quindi assolutamente.
Ah-ah. Fantastico, insomma. Eh. Dimenticarsi dell'auto, che non è poco, no? <chuckles>
Eh, esatto, lì e penso sia fisicamente impossibile muoversi in auto, poi ovviamente io, non lo farei mai a priori, perché il fatto che si guida a destra loro, esa no, no, è impossibile. È o è ovvio, però per noi europei, penso che si trasferiscono lì, nessuno abbia più guidato poi.
l'altro lato. <chuckles> <inhales> <chuckles> <inhales> <chuckles> <inhales> Beh, magari, col tempo, poi, s uhm, sorge anche la voglia, però, ehm, devo dire che è carina questa immagine che stai trasmettendo, no, ehm, e sn si sente, che, comunque, da parte vostra, avete visto tanti punti a favore. A questo punto, è normale che io ti chieda, se, uhm, alla fine, Londra e i suoi dintorni, uhm, restano nella lista delle possibili città per un trasferimento futuro.
Assolutamente, sì. Infatti, sia io che la mia ragazza, ogni tanto tiriamo fuori l'argomento: "E se andassimo lì, cosa faremmo?" Il che ci sta ovviamente, adesso sono solo un po' di viaggi di fantasia, perché, ovviamente, per questo trasferimento, bisogna un attimo avere delle basi economiche, un po' di stabilità, tut esatto, esatto, ragionato e poi soprattutto, noi vogliamo avere anche più una più pu più possibilità, okay, perché, ad esempio, la mia ragazza vuole anche provare a fare la stessa esperienza, che abbiam fatto a Londra, però in Spagna, quindi, non so, città come Madrid, Barcellona, dove, uhm, ri ripetiamo lo stesso modus operandi di Londra, quindi evitare turisti troppi turisti e vivere naturalmente, sì.
Mh. Eh, certo. Deve essere sì, ragionato. Mh-mh. Ah. Bene. <chuckles> Ah, bravissimo <chuckles> <inhales> Guarda, non so come ringraziarti, perché è stata assolutamente interessante, questa conversazione con te, e anche vedere come poi avete trovato questo metodo, che replicherete anche in futuro. Quindi, grazie davvero. <chuckles>

Allora, questa <chuckles> sicuramente io posso raccontare la mia esperienza perché, ehm, ho usato proprio questa strategia, quando l'anno scorso ho fatto la vacanza con la mia ragazza e siamo andati a Londra per 6 giorni. Okay, quindi abbiam proprio messo in pratica questa perché ovviamente noi non avevamo un grande budget e Londra decisamente non è la città meno costosa, quindi insomma, eh ci dovevamo ingegnare un po'. E abbiamo unito l'utile al dilettevole, ne nel senso che abbiamo lo visto che a Londra le principali attività, entrare nei musei, cioè fare le attività quelle, ehm, chiamiamole turistiche mainstream, esatto, tipiche, costavano. Ma noi volevamo anche vivere Londra non da turista, ma più da, ehm, da la vera Londra, e quindi lo da da un punto di vista di un londinese. E quindi ci siamo detti: "Ma a noi, onestamente, va bene, ma che ce frega di andare a vedere il Big Ben, salire in cima al London Eye" cioè quella non è la vera Londra, quella è la Londra che la mettono per i turisti, tirata a tiro, ma poi basta, nel senso. Quindi abbiam deciso che per vivere la vero Londra a noi semplicemente ci bastava, non so, andare a vedere i quartieri quelli, ehm, diciamo, uhm, veri di Londra, ti ho det come ad esempio Portobe esatto, So Soho ad esempio, anche quelli un po' più in periferia. E poi lì, quando vai, tra virgolette, a "esplorare il mondo", magari trovi il negozietto carino, il pub che ti piace, che ti ispira e quindi vivi un'esplorazione fatta sul
Mh-mh. Bello. Assolutamente. <chuckles> Mh. Al dilettevole. <chuckles> S tipiche, certo. La vera Londra. <chuckles> Certo. Mh. Chiaro, effettivamente. Quelli dove vivono le persone che effetti esatto, sì. Mh. Certo, e l'atmosfera reale, no?
Esatto. E quindi, per riassumere, hai diciamo questi 2 vantaggi. 1: non spendi tanto per le attività turistiche, che secondo me, sì, possono essere belle, quello che vuoi, ma sopravvalutate, soprattutto non rappresentano il vero spirito di una città. Questo non solo per Londra, ma vale in generale per tutti. E 2: appunto è, ehm, ris risparmiando i soldi per questa attività qui ti permette di vivere tranquillamente e al di risparmiare ovvio, ma magari ti permette non so di andare in un mercatino dell'usato, dell'antiquariato, uhm, londinese, quelli veri, poi ti puoi comprare qualche gadget, souvenir particolare, ecco.
Sono sopravvalutate. Effettivamen Mh-mh. Mh-mh.